अ, अगर ऐसी बात किया जाए ना तो मेरी एक अ, म माने मौसी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है कि कभी-कभी देखिए अ, उम, जैसे प्याज़ का अ अ, अचानक से बहुत कम अ अ, जो मूल्य होता है बहुत कम हो जाता है। कभी ऐसा ऐसा हुआ था कि हम अ, दस दस रुपए में हमें मिल जाता है 1 केजी तो अ, तो उन्होंने एक बताया कि एक उपाय कि आप ज़्यादा ले लो <sniffs> और उन्हें अ, हाँ और उन्हें अ, काट मने अ, काट के कुछ-कुछ स मसालों मसालों में मिला के उसे एक मने एक लड्डू के तरह बना के और अ, उसे हम उम, सुखा देते हैं पूरा। अ, ऊपर हाँ, ऊपर अ, छत के ऊपर या कहीं भी जहाँ अम, अ, रोशनी आ रही है वहाँ अ, धूप में सुखा देते हैं और उसे हम अ, डब्बे में निकाल के रख सकते हैं और कभी भी हमें ज़रूरत है उसकी, तो हम अ, हाँ, थोड़े-थोड़े डाल के सब्ज़ी बना सकते हैं, तो वैसे उन्होंने बताया अ, स प्याज़ का बताया और टमाटर का भी बताया था। तो ऐसे ऐसे कुछ हैं जो अ, हमारे जो भी बड़े-बुज़ुर्ग हैं उनके पास ऐसे बहुत सारी तरकीबें होती हैं। <chuckles>
हाँ, हाँ। जी, जी। अ, जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। ओह! हाँ जी, हाँ जी। अ, जी, धूप। म अरे! हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह! हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह! हाँ जी, हाँ जी। अरे! बिल्कुल सही बात और ये वैसे बोले जाए कुछ नई चीज़ आपने मुझे बताई जो कि मैं मतलब पहली बार सुन रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगी सुनने में और मेरे को तो यही लगता है कि अ, ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि नहीं देसी जुगाड़ है जिससे अ, आप एक तरीक़े से बचत भी कर सकते हैं और मेरे को लगता नहीं कि ये सेहत के लिए कोई हानिकारक होगा।
जी। हाँ।